へえ。
なんか自分の、その日の気分のアップダウンも、この40を超えてからすごく激しくなって。
うん。 うん。 すごいすごいです、波が。
すごいですよね。で、それを、なん、まあ、朝からはじ気持ちよく始めんのがきっと、あ、あ、気持ちよく始めると、調子いいかもしれないってわかるようなってきたのが、ほんとここ2、3年くらいです。
うんうんうん。 うんうん、ああ、そうなんですね。
うーん。
で、それまではなんかどんなことを試したんですか？
それまではほんとに子供と一緒に起きて
うん。
も、起きた瞬間からもう、声を張り上げてる。
うん、怒涛。
そう。早く早く食べなさい。早く歯磨きなさい、早く着替えなさいって、もう、全部の言葉で早く早く早く。そ。
うん。<chuckles> 何何にも早くがつきますね。<chuckles>
<chuckles> それを8年、それをいけないなと思って、あ、じゃあひとりは落ち着いて、心を落ち着かせるっていうのをルーティンにしています。
うーん。 ああ、そうなんですね。で、その心を落ち着かせた後、子供を送り出すまでのその1時間の過ごし方も、ま、固定化されてるんですか？
うーん。 はい。 あ、そうですね、やっぱり。あの、子供達の朝食を、ぱぱぱってトーストでやって、卵作って、これ食べさせる。で、子供達が、あの、食べた後に、支度しに行ったら、歯磨いたりね、着替えとかに行ったら、後はお弁当作り。
うんうん。 うんうん。うんうん。 うんうん。 はい、はいはいはい。 うん。
んで、お弁当を作り、で、子供達が出てきたら、もう、す準備が終わって出てきたら、今度、あ、必ず一緒にピアノを弾くようにしてるんですよ。
はいはい。
子供とい
ええ、朝からですか？
朝。<chuckles> 朝、朝練習させないとだってしてくれないんだもんっていう。<chuckles>
ああ、すごい。いや、まあまあ、そうなんですけど。<chuckles>
<chuckles> あれなんですけど。でもそれもだから、こそれは子供のあれですね、ルーティーンですね。
ふーん、ああでも確かに、朝だと、なんか騒音とか気にしてる場合じゃないですもんね、周りの人も。
朝、あ、じゅっぷんでもい。 そうなんですよ、ほんとに。あな。
むしろ朝の癒しぐらいに